<chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप।
<chuckles> वहाँ पे हीटर काम ना पास कूलर जो है, एसी जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करते। <chuckles>
जी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत बहुत बुरा हाल हो जाता है, मतलब 40-45 डिग्री तक चल अभी अभी अभी क्या अप्रैल चल रहा है, अभी अभी 40 डिग्री के आसपास पहुँचा हुआ है यहाँ पे टेंपरेचर।
हाँ। हुँ। नहीं, ग्लोबल वार्मिंग भी काफ़ी इफेक्ट करता है, लेकिन दिल्ली का टेंपरेचर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है और अ, दिल्ली से थोड़ा अगर नॉर्थ साइड में आप और नॉर्थ में जाएँगे, तो वही टेंपरेचर जो है वो काफ़ी अ अ, अच्छा स हो जाता है, मतलब कम हो जाता है।
हाँ। जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, बिल्कुल। बाकि अगर हम छुट्टियों की बात करे, जैसे इसमें हमें अ, लिखा हुआ है कि समुद्र तट पे बिट ताई गई छुट्टियों में कौन-सी यादें दिल के करीब है, तो मैंने तो जैसे आपको शुरू में बताया कि, गोवा हम लोग जाते रहते हैं, तो गोवा की नाइट लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, तो क्योंकि जैसे रात को वहाँ पे आप बैठ जाओ स जो समुद्र के किनारे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जिनको बीच शेक्स बोलते हैं
हाँ, हाँ। हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। अ, क्या आपने गोवा में कभी या ये ट्राई किया है? जैसे कि वहाँ पे जो क ये होते हैं, क्रूज राइड होते हैं?
तो वहाँ पे वहाँ पे जाके बैठ जाओ आप 2-2 3-3 घंटे तक बैठे रहो, बड़ा अच्छा लगता है, ठंडी हवा आती रहती है, रात को खास तौर से बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे मौसम। अ, जो वाटर स्पोर्ट्स जिसे बोलते हैं?
नहीं, नहीं क्रूज राइड है जिसमें अ, किसी ऐसे हाँ।
क्रूज राइड्स, ओके ओके लाइक लाइक जैसे जैसे ये मुंबई टू गोआ क्रूज चलता है वो?
एक्जेक्टली लेकिन ये जो क्रूज राइड होते हैं, वो मोस्ट ऑफ दी मांडवी नदी जो है गोवा की
हाँ। हाँ, वो उसको वो लोग वो लोग बोलते हैं अ, आइसलैंड ट्रिप करवाते हैं जो।
अ आइसलैंड ट्रिप, राइट? आइसलैंड ट्रिप पे जाएँगे तो आपको डॉल्फिन वगैरह अ, का भी हो गया किया है ना? ओके। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अ, गोवा में काफ़ी अच्छे से मंदिर भी है काफ़ी अच्छे।
हाँ, हाँ, वो करा है मैंने, वो तो करा है मैंने, काफ़ी का काफ़ी बार किया है, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा रहता है वो भी एक हाँ, हाँ, चर्चेज़ भी है, मंदिर भी है, काफ़ी कुछ है।
चर्चेज है, मंदिर है। अ, मोस्ट ऑफ दी लोग जाते हैं गोवा में तो तटीय मतलब अ, सागर किनारे ही, दरिया किनारे रहना पसंद करते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर जाएँगें, तो गोवा जो है वो पहाड़ी इलाका भी आता है, जो सह्याद्री माउंटेन रेंजेज़ जो है वहाँ पे, मिड रेंजेज़ में आती है। तो उसको पहाड़ी इलाका भी कह सकते हैं हम लोग।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल।
तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर करने के लिए है, वहाँ पे आप अगर अंबोली घाट वगैरह अ, इस जगह पे जाएँगें, तो नेचुरली अ यस यस वो थोड़ा-सा कर्नाटक की तरफ आ जाता है बॉर्डर पे है वो।
हाँ, वो दूध दूधसागर वाटरफॉल भी है शायद वहाँ आस-पास। मैं हुँ, हुँ, हुँ, वहाँ मैं नहीं गया हूँ कभी, मैं वहाँ तो मैं नहीं गया हूँ, हाँ जी, बस सुना है उसके बारे में। <chuckles>
तो दोनों भी गोआ में आप दोनों चीज़ों चीज़े एक साथ अ, महसूस कर सकते हो।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल।

उदयपुर बहुत अच्छी जगह है। आप वहाँ गर्मी में भी जाएँगे ना तो आपको न ठंड लगेगी क्योंकि वहाँ लेक्स हैं बहुत ज़्यादा।
ओके। बिल्कुल, झीलों का शहर कहा जाता है उसको। हाँ। ओके। जैसलमेर अ, र-र रणथंभौर वगैरह जो है जहाँ पे।
तो वो एक काफ़ी अच्छी जगह है। हाँ, हाँ, हाँ, और और सर्दियों के पॉइंट ऑफ़ व्यू से जैसलमेर बहुत अच्छी जगह है। जो आपने जो आपने फ़िल्मों में देखा होगा ना रेगिस्तान दूर-दूर तक रेत ही रेत ही रेत होती है। रणथंभौर तो शुरू में ही है, जैसलमेर एक्चुअली बहुत दूर है। जैसलमेर जो है जयपुर से भी 650 किलोमीटर्स है।
ओके। हाँ, हाँ। अच्छा। ओह! वहाँ बॉर्डर है और पूरा अ, अ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। रेगिस्तान है वहाँ पे पूरा राइट। वहाँ पे मुझे जयपुर का अच्छा बात बता दूँ मुझे वहाँ का खाना बहुत पसंद आया। अ, तो उसमें जो डिशेज़ थी मुझे आप नॉन वेज खाते हैं क्या मुझे पता नहीं। अ, रह अच्छा तो वहाँ पे मुझे लाल मांस बहुत अच्छा लगा था, और दूसरा बाटी में मुझे जो बा वहाँ की बा बाटी फेमस है। तो मुझे बाजरे की बाटी जो है मीठी
तो वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान बॉर्डर ही है एक तरह से। <chuckles> पोखरन आपने सुना होगा, पोखरन जो जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरन का। वो वो जैसे हाँ, वो रेगिस्तान है, वो ज वो जैसलमेर है। हाँ, बिल्कुल खाना अच्छा है वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ।
वहाँ पे वो काफ़ी अच्छी लगी थी खाने में।
हुँ, हुँ, दाल बाटी चूरमा उसे बोलते हैं। वो एक काफ़ी काफ़ी फ़ेमस डिश है वहाँ की।
येस, येस, येस, येस। दाल बाटी चूरमा। तो ये मेरा काफ़ी एक्स अच्छा एक्सपीरियंस था। अ, आमिर फोर्ट जो है, तो आमिर फोर्ट के नीचे ही जो एक अ अ, घर है, तो उस घर में एक मेहमान थे अ अ, हम मेहमान की तरह हम लोग गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहमान नवाज़ी की हमारी और वहाँ का जो खाना था वो क प तो काफ़ी अच्छा था, डिलीशियस था।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल जयपुर का खाना, राजस्थान का हर जगह का ही खाना बहुत अच्छा है मतलब अगर आप कभी भी जाएँगे। सिमिलर्ली मुझे भी जैसे कभी अ, गोवा जाते हैं तो मतलब इसी बात को लेके हम लोग कन्क्लूड करते हैं इसको डिस्कशन को कि मतलब पहाड़ हो या गोवा हो कोई भी हो या समुद्र तट हो, हमें मतलब कहाँ पे कहाँ पे एन्जॉय कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
हमें अपना येस राइट, राइट, राइट। राइट, राइट, राइट। अ, काफ़ी अच्छा लगा ये बात करके। येस बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू।
चलिए, फ़िर बहुत अच्छा लगा आपसे जी, जी, जी सेम हियर, थैंक यू सो मच। सी

जी, तो अ, ह हमारा ये डिस्कशन है रिगार्डिंग अ, गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ों पे बिताना या समुद्री तट पर, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर बात गर्मी की छुट्टियों की हो रही है तो फिर तो पहाड़ों में ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि समुद्र पे तो वैसे ही अ, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है गर्मियों में। आपको क्या लगता है? आपका क्या ख़याल है इस बारे में?
हुँ, हुँ, हुँ। बहुत ह्यूमिडिटी होगी, बिल्कुल ह्यूमिड समुद्र तट पर अ, गर्मियों में जाना बहुत ही ह्यूमिड होता है, लेकिन जंगलों में जाना भी जब पहाड़ों में या जंगलों में जाना, ये भी एक तरह का मतलब ह्यूमिड ही होता है। वहाँ का टेंपरेचर डिपेंड कर किया करता है कि, वहाँ पे झाड़ियाँ कितनी है या ड्राई वेदर है उसपे डिपेंड करेगा। अगर वहाँ पे झाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम लोग मतलब वहाँ पे ठंड का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का वेदर ही ड्राई है तो उमस और पसीने से बेहाल हो सकते हैं।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

लेकिन वो ये कि मतलब अगर जैसे छुट्टियों की यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो मेरे ख़्याल से 4-5 दिन के लिए अगर गोवा जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहता है। लेकिन आजकल आजकल आपने शायद सुना होगा पिछले 1-2 साल से, गोवा में कुछ टूरिज़्म काफ़ी डाउन हो गया है। आई थिंक वो महँगा बहुत हो गया है या शायद वहाँ पे जो टैक्सी माफिया है, वो काफ़ी ज़्यादा डॉमिनेटेड है। ऐसे कुछ न्यूज़
बिल्कुल। हुँ, हुँ। इस बारे में मैंने सुन मैंने सुना तो था इस बारे में, हालाँकि मेरा गोवा का एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं रहा, 2 सा पिछले 2 साल में तो मैं गया नहीं हूँ। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, तो खबरों में मैं देख पा रहा हूँ कि, वहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी कम हो गए हैं, तो उसका वहाँ पे जो लूटि लूटिंग का सिस्टम हो गया है, जैसे आपने कहा टैक्सी माफिया वग़ैरह, तो वो काफ़ी है। अ, इ अ अ, जैसे हम लोग वहाँ पे जाते हैं, तो हम अ, हम एक अ, ये चाहते हैं कि कोई हमसे सादगी से बात करे, अच्छे-से बात करे अ, क्योंकि हम लोग घूमने आ रहे हैं, हमारा अच्छा स टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वही पे अगर आप मुँहज़ोरी करके आप बात करोगे, तो ये ठीक नहीं होता।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, इस साल हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। वो लोकल्स जो है वहाँ पे हाँ।
ये बिहेवियर पसंद ही नहीं आता है इस तरह का, टूरिस्ट को, तो इस वज़ह से लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते ऐसी जगहों पे। <laughs> हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। अ, आप अरब कंट्रीज़ में अभी हाल ही में मैंने ब दुबई प्लान किया था मेरा ट्रिप, वो भी अ, काफ़ी अच्छा ट्रिप था क्योंकि, आप गोआ में जाओगे, तो गोआ में आपको जैसे इंडिया में ही हो, आपको इंडियन पॉपुलेशन ही मिलेगा, वहाँ के तौर-तरीके भी मतलब ऑलमोस्ट मैचिंग है। लेकिन वही आप उतने ही पैसों में अगर आप दुबई जा के आए, तो अ, आपका वहाँ पे एक्सप्लोर करना जो वैसे दुबई भी मैं जाऊँ ताकि अ, एक कल्टर एरिया है ये है, शहर है। सागर किनारे बसा है, तो वहाँ का व वातावरण भी काफ़ी अच्छा है। गर्मी बहुत होती है, वहाँ पे भी गर्मी बहुत होती है, लेकिन इतनी अ, हम हम गए थे तो वो डिसेंबर के महीने में गए थे। ओह! हाँ तो का मौसम काफ़ी अच्छा था तभी।
ब लोकल्स का वहाँ पे थोड़ा है, हाँ जी। एक्चुअली क्या है जो सीज़न टाइम होता है गोआ का दिसंबर का, वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, कि उतने में तो लोग मॉरिशियस और ये आस-पास लक्षद्वीप वग़ैरह या थाईलैंड वग़ैरह यहाँ से घूम आए, उतने पैसे में तो। ये एक्चुअल एक्चुअल मतलब कैलकुलेशन अ, करी थी किसी ने मैं कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उसमें बताया था कि जितने पैसे गोआ में लग रहे हैं, उतने में तो आप कहीं पे भी होकर आ सकते हैं। इफ़ यू हैव अ पासपोर्ट। हाँ, दुबई भी बिल्कुल बहुत अच्छा हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, बिल्कुल। हुँ, पर वहाँ पे भी गर्मी बहुत होती है, सुना है मैंने। हुँ, दिन में तो काफ़ी हुँ। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकि गोवा में तो एक्चुअली क्या है कि, यही जो मैंने बताया कि अगर जैसे कोई अ, वहाँ पे जा रहा है ये लोग जो पार्टी के पैकेज वग़ैरह बेचते रहते हैं कि आप जाइए यहाँ पे इनफ़ैक्ट जो अपना हम अभी बात कर रहे थे, एक आइसलैंड ट्रिप की, वो भी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होता है। वो लोग पैसे ले लेते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं।
हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। <laughs>
अगर आप वो बोलेंगे कि कल सुबह आपकी बोट जाएगी यहाँ से और अगले दिन आप वहाँ पहुँचोगे, ना तो उनका नंबर मिलेगा ना कोई कोई बोट मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। <chuckles> काफ़ी फ्रॉड हो रहा है वहाँ पे, लोकल लोगों ने ना पूरा एटमॉस्फियर खराब कर दिया है वहाँ पे।

हालाँकि, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं तो करीब 15 साल से जा रहा हूँ गोवा। तो मेरा एक अ, जानने वाले हैं कैब वाले। वो उनसे ही मैं टच में रहता हूँ, तो वही मुझे लेने आ जाते हैं एयरपोर्ट, वही छोड़ देते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है उनसे।
ओके। अच्छा। यहाँ के आपने जैसे कहा ना कि वहाँ के लोकल लोग हैं, तो लोग जो है वहाँ के लोकल नहीं है और सभी लोग जो गोवा में आए हुए हैं ना अ, जो ये टूरिज़्म इं इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, वो बाहर के राज्यों बाहरी राज्यों से ही आए हैं, कोई नॉर्थ साइड से आया हुआ है, कोई अ, सादर्न स्टेट से आया हुआ है। वहाँ के लोकल्स जो हैं, वो काफ़ी अ अ, अच्छे इंसान हैं, मतलब उनको ऐसे टूरिज़्म से टूरिज़्म को बढ़ावा देना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, तो जैसे कि वहाँ पे अ, जो मालवनी कोंकणी बोलने वाले जो लोग हैं, वो वहाँ के लोकल लोग हैं।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ओके। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ।
तो आप अगर उनकी सलाह भी लेंगे या फ़िर वो आपके अच्छे पहचान के हैं, तो आप इस लूट से बच सकते हो।
हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वही जो मैं आपको बता रहा था जो मेरे एक टैक्सी वाले हैं भईया जानने वाले, जिनको मैं 15 साल से 12-15 साल से मैं उन्हीं से ही टच में हूँ, तो मैं तो जब भी जाता हूँ बस उन्हीं को फ़ोन कर देता हूँ, तो वो मुझे ले आते हैं, ले जाते हैं मतलब फैमिली टर्म्स जैसे हो गए अब तो उनसे क्योंकि इतने टाइम से अगर आप जा रहे हो तो <chuckles> काफ़ी अच्छा वो हो जाता है। तो मुझे हाँ, मुझे कोई ऐसी कभी प्रॉब्लम हुई नहीं, एक बार हुई थी बीच में बाय चाँस वो कहीं बिज़ी थे और मैं गोवा गया हुआ था तो गोवा जा रहा था, तो वो उन्होंने बोला कि वो आ नहीं पाएँगे।, तो किसी और मैंने कोई नॉर्मल कैब करी उस कैब वो एप्लीकेशन के थ्रू करी थी मैंने कैब। वो कैब वालों ने पैसे भी ले लिए ₹1,000 और वो आए भी नहीं। <chuckles>
हाँ, हाँ। ओके। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, एक रिलेशन बन जाता है। हुँ, हुँ। ओके। हाँ, हाँ। ओके। अरे बाप रे! ज वैसे जयपुर में मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इस मामले में, जयपुर जो है पहाड़ी इलाका है और उसका एलिवेशन भी काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है कुछ एक ढाई 3,000 की ऊँचाई पर जयपुर स्थित है।
तो वो मतलब वो बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं वो लोग। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ।
तो वो वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा था अ, जो कि घाटियों और पर्वतीय रचनाओं से बना है, वहाँ के अ, जो महल हैं राजा रजवाड़ों के, वो काफ़ी अच्छे हैं, अंबर फोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा जयपुर में, नहरगढ़ गया था मैं, तो ये हाँ, धूप में ऐसे घूमना अ, काफ़ी अच्छा लगता है रेजुवेटिंग होता है, हम लोग अपना क्या बोलते हैं अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं उस टाइम पे।
हाँ। जी, जी। नारगढ़ है हाँ जी, एक। जी, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वैसे बेसिकली जयपुर से ही बिलॉन्ग करता हूँ, तो राजस्थान ओवरऑल अ, राजस्थान ओवरऑल बहुत अच्छा है, मतलब जयपुर के अलावा अगर आप राजस्थान में घूमना चाहें तो एक अ, उदयपुर करके एक जगह है आपने सुना होगा।
हाँ, हाँ, हाँ। ओके अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। उदयपुर है। नहीं, मैंने लिस्ट में तो रखा हुआ हैं मेरे।
और?